Ay, oo. Oo, alam ko 'yan, alam ko 'yan.
'Di ba, parang, ah, pero hin hindi mo pa rin talaga makita 'yung linis, eh, nang daan parang may mga alam mo 'yun may nakikita-kita ka pa rin talagan
Alam mo kulang, 'di ba, parang kulang, 'di ba?
Oo. 'Yun nga, eh, parang may ito pa minsan may makikita ka sa social media na pang hindi naman talaga sila naglilinis, nilalagay lang do'n sa gilid, mm, totoo basta makapasa sila ng picture na na may hawak sila ng, ah, tambo, okey na 'yun. Ah 'di ba mas sabi ko sabi ko nakakalungkot lang na, ah, do'n mapupunta 'yung tax na binigay na pinagtatrabahuhan natin, na iniisip natin na sana nagagawa nang tama 'yung ano, i ito na nga lang 'yung paglilinis na nga lang ng lugar natin na, 'di ba, hindi naman maliit na, ah, malaking bagay 'yun, eh, 'di ba, pero parang
Nakatayo lang, naka-picture lang, okey na, nakayuko lang o oo. Totoo 'yan, totoo 'yang sinabi mo na 'yan. <laughs> Totoo. Mm. Ay, ikaw ba mahilig ka bang umakyat ng mga bundok, mag-beach mag, 'yun nga, nature tripping?
Ako? Hindi ko kaya umakyat ng bundok me medyo feeling ko kasi hikain ako, eh. Kaya feeling feeling ko parang 'pag umini a, na umakyat ako ng oh, totoo ba? Andaming nagyayaya sa'kin na mag-hike, 'yung ga
Ay, parehas lang tayo. Hindi, alam mo sa'kin hindi, na-conquer ko siya, try mo.
'Yung pinakamalapit ata is dito sa may Rizal.
Ay, oo, oo.
May mga 'di ba, maraming hiking ano diyan?
Nakaakyat na'ko diyan. Halos nakumpleto ko na.
Oh, anong, ano bang mga hi hina-hike diyan nam bundok? Na bu ah
Nakalimutan ko na 'yung mga bundok kasi ang dami ko na naakyat. <laughs> Oo kaya
Oh, talaga totoo ba, na ano ka? Ano 'yan, 'di ba may ano 'yan, parang may mga group group na sama-sama kayo aakyat 'di ba, parang joiners ba tawag no'n?
Oo, oo. Mm, mm.